Nicht verliert den Rest. <chuckles>
Mhm. Ja, es ist natürlich super schwierig, das zu entscheiden, weil es so teuer ist und es ist natürlich auch schade, dass die Probestunde was kostet. Das ist ja auch irgendwie 'n bisschen unfair, 'ne Probestunde sollte eigentlich nichts kosten tatsächlich. Ähm, w weil ja, da du musst das ja erst mal ausprobieren und niemand kann v sofort wissen, was man richtig doll mag oder nicht. Und, ähm, ja schön, dass du dieses normale Pilates, was einfach so, ne, auf'm Boden stattfindet, a schon ausprobiert hast. Und, ähm, es ist absolut verständlich, dass, ja dass bisschen deine Motivation irgendwie oder die Freude daran gehemmt hat, dass die Person, die den Kurs gegeben hat, nicht so wirklich dabei war. Ähm, das macht so viel aus, wie die Person, die vorne oder der Lehrer, der vorne steht, ja drauf ist, weil die Person muss ja auch Energie in die Klasse geben sozusagen. Ähm, genau. Also, ich habe das Gefühl, es w würde vielleicht helfen, wenn du noch mal schaust, ob du irgendwo anders in 'nem ähnlichen Studio, muss ja gar nicht so schön sein wie das, 'ne Probestunde machen kannst, damit du generell erst mal erfahren kannst, ob dir das überhaupt gefällt. Ähm, ich weiß nicht, ob du da was hast. Es gibt es ist ja 'n großer Trend grade und vielleicht gibt's ja 'n paar mehr und vielleicht kannst du schauen, ähm, ob du irgendwo eine Probestunde umsonst machen kannst. Und du kannst ja trotzdem das mit dem Hintergedanken machen, dass wenn es dir gefällt, du dann zu dem gehst, was dir so äh, was dich so angesprochen hat. Ähm
Mhm. Mhm. Ja.
genau, das wäre jetzt 'n Vorschlag. Oder was du auch machen könntest, wäre natürlich, ähm, zu schauen, ob's noch mal andere Pilates-Kurse irgendwo gibt. Es gibt ja meistens so viele Optionen, so viele auch Tanzschulen, die Pilates-Kurse anbieten. Ähm, da kannst du auf jeden Fall auch mal schauen bei den Tanzschulen, die bei dir in der Nähe sind. Die haben meistens immer 'ne Website mit dem Kursplan und in der Regel bietet fast jede Tanzschule Yoga oder Pilates oder sogar beides an. Also, da müsstest du auch fündig werden. Vielleicht findest du da ja sogar 'n Kurs, der von 'ner ganz tollen Tänzerin gegeben wird und der dich dann viel mehr begeistert. Genau, das wären jetzt so 'n paar Anregungen auf jeden Fall.
Ach. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst, dass Tanzschulen mehr als Tänze anbieten, weil also, das das Yoga habe ich tatsächlich bei 'ner Frau gemacht, die, äh, nur Yoga macht
Mhm. Mhm. Okay.
den ganzen Tag rauf und runter. Die die sah die sah auch tatsächlich so aus wie jemand, der L Yoga liebt und lebt. Also, weil sie war auch Vegetarierin und so. Ja, das Problem ist
Ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Da da kannst du echt mhm.